अक्सर जो है, हमें, देखिए, प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है जीवन में और रोज़ ना कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए एक प्रेरणा का बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसा ना, आप बताएँगे कि जो अ, आपकी जो रोज़ाना का जो दिनचर्या है या जीवन है, उसमें आप प्रेरणा कैसे बनाए रखते हैं?
हुँ, हुँ। जी अ, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जो ये प्रेरणा शब्द है, पहले मैं इसके पीछे बहुत भागता था और ये कह लें कि अ, इसी का इंतज़ार करता रहता था। लेकिन एक समय पे समझ आया ना, कि ये अ, करते-करते आता है और आप इसके इंतज़ार में रहेंगे, तो आप कुछ कार्य नहीं कर पाएँगे। तो मैं अ, क्रिएटिव फील्ड में हूँ, मैं आर्ट फील्ड में हूँ। तो अ, मैं ना, ऐसा सोचता था कि, "यार, अब आ नहीं रहा मोटिवेशन नहीं आ रहा काम करने का या मोटिवेशन नहीं आ रहा अ, ये सीन क्रिएट करने का, निकालने का।" तो मैंने कहा, "यार, मोटिवेशन तो अगर मैं देखूँ, या प्रेरणा देखूँ, तो दिन में ऐसा तो है नहीं कि आते ही रहता है। तो ये अगर इसके भरोसे बैठे रहे तो ये तो शायद बर्बाद कर देगा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा।" तो अ, मेरा ये रहता है कि जब भी कुछ ऐसा लगता है, मैं वो कार्य करना शुरू कर देता हूँ और ये कह लें कि उसमें ना, फिर धीरे-धीरे अपने आप ही मन लगने लगता है, चाहे वो व्यायाम करना हो चाहे अ, मैं अपना जो क मेरा क्रिएटिव फील्ड है वो उसमें काम करना हो। तो वो अप उसमें अपने आप मन लगता है, मैं शुरू कर देता हूँ। क्योंकि अ, ये कह लें कि ना, ये अगर आप प्रेरणा के अ, उसके लिए बैठे रहेंगे अ, कि अब प्रेरणा आ जाएगी, प्रेरणा आ जाएगी, तो फिर तो दुनिया में कोई कार्य नहीं हो पाएगा, मुझे ये लगता है।
ओह! अच्छा। उहुँ, जी। उ हूँ, हुँ, ये तो है। हुँ, हुँ। जी, तो चलिए ये तो देखिए, कार्य जो है जो चलता ही रहेगा, तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। तो ऐसे में आप बताइए कि ऐसी कोई आपने कोई अ, स्किल या रोजाना कुछ ऐसी आदत बनाई है अपने अंदर जिसको आप रोज करने के लिए सुबह उठते ही देखिए प्रेरित हो जाते हैं? जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज़ करना या इनके ऊपर आपका कोई सुझाव है?
हुँ। जी, बिल्कुल मैंने अ, रूटीन बना रखा है अपना और ये कह लें कि मैंने अच्छा ही रूटीन बना रखा है और इसकी इसका कारण ये भी रहा है कि एक समय पे मेरा काफ़ी ख़राब रूटीन रहा है। मतलब म ये ऐसा होता था कि मैं च 4-4 5-5 बजे सो रहा हूँ, तो फिर मैंने अच्छा रूटीन बनाया कि मैंने कहा नहीं इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अजीब-सा लगने लग गया था, पूरा दिन बहुत अजीब जाता था, डल डल सा जाता था। तो मैंने कहा नहीं अ, सबसे पहले रूटीन सही करने की ज़रुरत है, क्योंकि अ, अगर ये है कि ये द धूप मुझे ऐसा मुझे एक तो धूप पसंद भी है। तो कभी-कभार ऐसा होता था बहुत लेट उठता था, सीधा दोपहर में फिर कुछ घंटों में शाम हो जाती थी ना, अजीब सा लगता था।
हुँ, जी। ओह! अरे!
हाँ, तो अभी जैसे सुबह उठता हूँ तो एक ताज़गी रहती है अंदर और कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द सो जाऊँ और कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो मैं लूँ ही, तो, जिससे कि पूरा दिन मेरा अच्छा गुज़रे। तो सुबह उठता हूँ अ, सुबह उठते ही ना सबसे पहले तो मैं चला जाता हूँ छत पे, क्योंकि अ, मुझे धूप अ, ये कह लें कि <chuckles> आप कह सकते हैं कि मैं जादू हूँ, कोई मिल गया का। <chuckles> या <chuckles> कह कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को भी धूप की ज़रुरत होती है, रोशनी देखने की ज़रुरत होती है। और मैं अ, मेरे को धूप अच्छा सुबह उठते ही एक तो धूप में जाना बहुत अच्छा लगता है, और इसका इनमें जो धूप की वैल्यू भी इतनी तब पता चलती है ना, जब एक तो अ, मैं ऐसा होता था ये ठंड के समय में धूप नहीं निकलती थी, बहुत कम निकलती थी। और अ, जी अ, मैं रहता था ग्वालियर में और ग्वालियर की ठंड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि, ठंड में जो धूप लगती है ना, आह हा, हा, हा! उसका अलग ही मज़ा आ जाता है। तो चलिए, ये तो ख़ैर धूप की बात हो गई अब आ जाते हैं वापस अपने छोटे-मोटे रूटीन का जो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अ, धूप देखना पसंद करता हूँ और थोड़ा दे देर ये कह लें कि मैं उम, उसके धूप की ओर पीठ करके बैठा रहता हूँ। और कहीं मैंने पढ़ा भी था कि ज़रूरी है ना, आपको आप पहली बात तो जैसे ही उठे ना, तो आप बिस्तर छोड़ दें। हाँ जी और एक चीज़, कि मतलब थोड़ा अ, ये वो ये भी बना लिया मैंने मतलब कि थोड़ा बिस्तर वग़ैरह सही रखूँ, मैं सही तरीके से रखूँ और उठते ही थोड़ा फ़ोल्ड वग़ैरह कर दूँ, और साफ-सफाई जो है ज़रूरी रहती है कि क्योंकि कहीं न कहीं मेरे वो अ, मानसिक स्तर पर मुझे असर करती है, अगर गंदगी रहेगी तो फिर ये कह लें कि अ अ, नकारात्मकता फैलती है बहुत ज़्यादा। तो इ सुबह उठते ही एक तो बिस्तर वग़ैरह सही करना, साफ-सफाई रखना और ये बाहर धूप में जाना फिर कुछ समय बाद जो है, जी, मैं व्यायाम वग़ैरह के लिए जाता हूँ और थोड़ा व्यायाम करता हूँ। और कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं व्यायाम नहीं करता उम, बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ और क्योंकि बैडमिंटन खेलने से एक अलग प्रेरणा आती है मुझे वो क ये कह लें कि अ, हॉबी है मेरी। तो इस तरीके की चीज़ें मैं करता हूँ अ, सुबह उठते ही। जी।
हुँ, हुँ। अच्छी बात है। <laughs> बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही कहा। <chuckles> अच्छा। <chuckles> हाँ, बताइए। ओह! हुँ, जी। उ, जी। हाँ, ये तो है। ओह अच्छा! ये तो फिर काफ़ी अच्छी वैसे आदत है अगर एक प्रकार से देखी जाए कि आप खेलने भी जाते हैं, कुछ यात्राएँ भी म या थोड़ा-बहुत जो है मॉर्निंग वॉक्स टाइप का भी जो चीज़ें हैं, वो कर पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और समय से देखिए आप सो भी जा रहे हैं, क्योंकि यही है क काफ़ी बड़ी एक आजकल की जे जगह में ना समस्या देखी जा रही है, कि लोग जो है समय से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं और समस्या काफ़ी हो रही है। तो ऐसे में ना आप इस डिस्ट्रक्शन भरे दुनिया में जो इतना सोशल मीडिया में पागल हो चुका है और इसी में फँस के रह चुका है, इनसे दूरी कैसे बनाते हैं? आप रोज़ में, जीवन में?
जी। जी, दूरी तो देखिए अ, ऐसा रहता है कि मतलब काम रहता है, मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो कुछ समय तो मेरा वहाँ निकलता है और फिर उम, मैं जो ऑडिशन्स वगैरह बनाने होते हैं मुझे क्योंकि अ, एक्टर हूँ मैं, तो फिर उ जो पूरा समय जो है, उसमें निकल जाता है, तो क अ, सोशल मीडिया का तो टाइम ही नहीं मिलता। कुछ समय मिलता है, तो कुछ समय के लिए चला लेता हूँ बिल्कुल और ऐसा भी नहीं है कि मैं मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं, मैं नहीं चलाता मैं बिल्कुल स्वाइप नहीं करता क्योंकि मतलब काम ही है हमारा और कहीं न कहीं हमें एक अपनी इंस्टा प्रोफाइल भी भेजनी होती है, जब भेजते हैं अपनी प्रोफाइल तो। तो, हम मतलब बिल्कुल इंस्टा चलाते-चलाते थोड़ा-बहुत रील भी देख लेता हूँ, हाँ, ये ध्यान में ज़रूर रखता हूँ कि देखते-देखते कहीं बहुत ज़्यादा ना हो गया हो, है ना? कि पता चला कि उम, रील चालू की थी और अरे! अ, 3 घंटे निकल गए, तो मैं ये नहीं करता। हाँ, पहले होता था फिर मैं थोड़ा ध्यान देने लग गया, और कभी-कभार बड़ा ऐसा-सा रहता है कि अ, ये ना उम, म मुझे ध्यान आ जाता है कि मैं फँस रहा हूँ इसमें, फँस रहा हूँ, तो दूर रख देता हूँ। और एक समय ऐसा रहता है शाम का, जब मुझे छत पे जाना पसंद है, मतलब जब सनसेट हो रहा होता है तो सनसेट के समय पे मैं बढ़िया चाय बना के अकेले चला जाता हूँ और फ़ोन जो है मैं नीचे छोड़ जाता हूँ। और बस मैं बादल अ, चाय पीते हुए, बादल देखता हूँ, सनसेट देखता हूँ तो और उस समय काफ़ी चिड़ियाँ ना इध अ, ब चिड़ियों का झुंड इधर से उधर कर रहा होता है वो काफ़ी, तो वो देखता हूँ, तो वो भी मेरे को ब बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। तो इस तरीके से है, बाकी मैं सोशल मीडिया से इस तरीके से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, बाकी उम अ, ये कोशिश करता हूँ कि अ, फीडबैक थोड़ी साफ रहे, है ना? क एकदम से क कभी-कभार ये हो जाता है, कि आई ऐसी वि अश्लीलता भी आ जाती है। तो उसको एक सेटिंग में जाके ये भी है कि आपकी फीडबैक जो है अ, जो फीड रहती है अ, वो रीसेट हो जाती है, तो कभी-कभार अगर ऐसा हो जाता है तो मैं फिर वो कर देता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि इस तरीके के क कॉन्टेंट्स ना आए। क्योंकि कई बार होता है आप स्वाइप करते-करते अप अपने आप आ जाता है, तो मैं ये च अ, ये रहता है कि जो काम के कॉन्टेंट्स हैं ना, सिर्फ वही आएँ। जी।
अच्छी बात है। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक कहा। हुँ। हाँ, हाँ। ओह! हुँ, सही है। <chuckles> अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा। अच्छा। हाँ, चलिए ये तो काफ़ी अच्छी अ, बात है कि आप ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और वैसे ये काफ़ी सकारात्मक-सी सारी ना चीज़ें भी प्रतीत हो रही है कि आप वैसे ठीक-ठाक जो है अच्छा जीवन जी रहे हैं। और प्रेरणा स्रोत भी आव काफ़ी अच्छा क लग रहा है। तो ऐसे में जैसे आप ये बता रहे हैं ना कि आप सब कुछ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसे में आपके कोई मित्र वग़ैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं आपके साथ? जैसे परिवार हो गया। क्या वो भी साथ में है आपकी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं जैसे दोस्त होते हैं, समुदाय होते हैं? आप किसी की सहायता लेते हैं ऐसे प्रेरणा को रोज़ बनाए रखने में अपने साथ-साथ?
जी कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं अ, ये कह लें कि काम नहीं होता तो लो फ़ील कल रहा होता हूँ। और कभी-कभार होता है कि देखिए इंसान हैं, लगता है कि अकेला महसूस हो रहा होता है, तो मैं दोस्तों के पास ही जाता हूँ। तो ये कह लें कि एक हाँ, तो दोस्तों के पास जाता हूँ, बात-वात करता हूँ। जो भी लग रहा होता है उनसे साझा करता हूँ। तो ये बोलते हैं कोई नहीं ठीक है, ठीक है यार, मतलब हमारा भी ऐसे ही चल रहा है या हमारा भी एक टाइम आया काम आ गया, तुझे भी आ जाएगा। इस तरीके कि बातें मतलब पता है जो नॉर्मली बातें होती है लेकिन और फिर उसके बाद क्या होता है थोड़ी मज़ाक-मस्ती हो जाती है। तो ये कह लें ना कि वो एक एक सकारात्मक ऊर्जा दौड़ने लगती है वहाँ पे मेरे अंदर। क्योंकि जो त विचार है, जो नकारात्मक विचार है वो डायवर्ट हो जाते हैं। तो जब वो वो उ उनकी दिशा बदल जाती है तो फिर एक अलग माहौल हो जाता है और फिर एक अंदर से एक ताज़गी और एक स्फूर्ति महसूस होती है। तो दोस्तों का बिल्कुल इस तरीके से उम, <smacks lips> योगदान अ, रहता है मेरी ज़िन्दगी में प्रेरणा का। या कभी-कभार मतलब ऐसा बोल भी देते हैं, कुछ समझा भी देते हैं। और कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही नकारात्मक सोच आ रही होती है, विचार आ रहे होते हैं तो इस विचार पे बात कर लेते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि उनको आ रहे होते हैं तो वो बात कर लेते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। तो इस तरीके से एक दूसरे की ज़िन्दगी में और एक-दूसरे का जो है एक दू दूसरे को योगदान कर देते हैं।
अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। उ, जी। <coughs> हुँ जी, ये तो चलिए काफ़ी अच्छा एक योगदान के रूप में देखिए चीज़ें आप बनाए फ़िर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है कि जैसे दोस्त वग़ैरह तो होने ही चाहिए सभी के जीवन में और उसी से देखिए हँसते खेलते हुए हम अपना जीवन जो है आगे बढ़ भी सकते हैं और उसमें काफ़ी प्रगति भी कर सकते हैं। तो ऐसे में अप त्योहार और मिलन-जुलन वाले जो प्रतिक्रियाएँ वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या करते हैं आप? अ, लोगों के बीच में जाते हैं क्या त्योहार वग़ैरह मनाने के लिए आपका क्या रहता है? मतलब कैसे समुदाय के बीच में जाकर आप मनाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं?
जी निर्भर करता है। देखिए अब हो सकता है कि अगर मैं अपने परिवार वालों के पास हूँ तो परिवार वालों के साथ मनाता हूँ। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि त्योहारों के समय पे मैं दोस्तों के साथ ही होता हूँ क्योंकि मैं अलग जगह रहता हूँ। <smacks lips> और फ़ैमिली अलग जगह रहती है। तो यहाँ पे भी जैसे दिवाली भी है तो दोस्तों के साथ अ, बनाई अ, एक दोस्त है। तो अ, ऐसे कर लेते हैं कि चलो भाई आज है दिवाली तो कुछ कर लेते हैं। तो एक ने अपने घर में पूड़ी बना ली, एक ने सब्जी बना ली, एक ने खीर बना ली और फ़िर सब जो है एक ही घर में लाके ख़ाद ख़ा हमने खाया इस बार ऐसे किया था और बढ़िया फ़िर उसके बाद हमने थोड़े बहुत पटाखे भी फोड़े, मौज मस्ती की, थोड़ा-सा बाहर चल के अ अ, बाहर जाके घूमे भी टहले भी थोड़ा हल्के-फुल्के पटाखे बाहर भी फोड़े और फ़िर इस तरीक़े से जो है दोस्तों के साथ त्योहार मनाया और होली का भी ऐसा ही था की यहाँ मैं रहता हूँ तो पहले तो वही है कि आए। उस दिन भी हम ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं कि ये ना थोड़ा अम, मतलब एहसास तो वो तो पूड़ी और या छोले या आलू की सब्जी। ये तो तय तय ही रहता है। हाँ, क्योंकि अ, देखिए कई बार ऐसा भी हुआ की मैं त्योहारों पे दोस्त नहीं रहे हैं वो घर चले गए हैं और मैं अकेला रहा हूँ। तो अ, जब आप त्योहारों पे अकेले रहते हैं ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। तब आपको ये कह लें की अ, उस उस समय बिल्कुल एहसास होता है कि स जब लोग साथ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, जी। हुँ। हाँ। अच्छा। ओह! हुँ, जी।
तो इसी तरीक़े से हाँ, इसी तरीक़े से त्योहारों पे मस्ती करते हैं। होली पे भी हम लोग यही करते हैं और फ़िर कलर लगाते हैं और फ़िर हम लोग बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा बीच-वीच पे घूम लेते हैं और जो-जो मिलते जाते हैं तो फ़िर उनको रंग लगाते जाते हैं। तो इस तरीक़े से ही पूरा दिन निकलता है।
हाँ ये तो बात है, सही कहा। हुँ, हुँ। जी। ओह! हुँ, हुँ। ये तो काफ़ी सही बात है। ये तो चलिए काफ़ी अच्छी जानकारी वैसे आपने दे दी है इन सब चीज़ों के बारे में और जान के भी मुझे काफ़ी अच्छा लग गया आपसे। तो चलिए उम्मीद करते हैं दोबारा ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।